Ada nggak sih makanan tradisional yang bikin kamu tuh kangen gitu, pengen nyobain lagi?
Ada, ada banget. Dan, mmm, oke, jadi, eee, makanan ini bisa dibilang masuk kategori makanan yang lumayan ekstrim dan, <chuckles> dan hanya bisa dimakan tuh setahun sekali karena itu musiman. Iya, eee, kamu tahu ini nggak, binatang laron?
Apa tuh? Hmm. Apa tuh? Setahun sekali. Oke. Laron. Iya, tau tau, mhm.
Tahu? Nah, itu adalah makanan tradisional salah satu, ya, salah satu makanan tradisional dari kampung aku yang selalu bikin aku kangen. Pas mulai masuk musim penghujan seperti ini tuh, aku pengen banget makan itu karena, ya itu tadi, laron ini kan, eee, munculnya hanya di awal musim penghujan ya, itu dia, makanya
Mhm. Mhm. Iya. Itu munculnya kan. Ini kan, eee, kayak apa, rame-rame tuh di pagi hari atau enggak selesai hujan gitu.
Benar, benar, ya betul, ya kayak gitu. Makanya aku kangen banget sih sama makanan ini.
Oh, itu diolahnya gimana tuh?
Eh. Jadi, diolahnya itu adalah, eee, kalau yang tradisional sebenarnya tuh b bisa diolah jadi macam-macam, kayak bisa jadi keripik, apa, rempeyek. Tahu nggak?
Iya iya. Rempeyek, ya. Mhm.
Ya, peyek bisa. Kemudian digoreng biasa aja, bisa. Kayak disangrai gitu, tanpa minyak. Kemudian kayak cuma dikasih bumbu bawang putih sama garam, udah dilumurin gitu, terus disangrai sampai dia agak kering. Nah, udah itu biasanya dimakan
Mhm. Oke.
pake nasi bisa, nggak usah pakai nasi, kayak cuma digado gitu. Itu juga enak banget, kayak jadi cemilan, kayak jadi snack jatohnya.
Pake nasi. Oke, he menarik sih. Mhm.
Terus, yang terakhir itu yang aku suka tuh, dibikin botok. Tahu botok nggak?
Botok, apa tuh?
Jadi, botok itu kayak makanan tradisional dari Jawa. Mmm, di kampung aku itu, itu cukup, eee, cukup ya, banyak macamnya, gitu. Jadi, eee, dia tuh adalah seperti kelapa muda. Kelapa muda kemudian dikasih bumbu-bumbu, rempah-rempah gitu. Nah, kemudian nanti dikasih berbagai macam, eee, sayuran, tapi itu jadi beberapa kategori. Misalkan kalau botoknya botok, eee, tomat, ya udah nanti isinya kayak cuma tomat, tomat sama si kelapa muda itu. Kemudian ditaruh di daun pisang, dibungkus sama daun pisang, terus dikukus gitu. Sampai akhirnya dia matang. Udah, itu dibuat lauk. Nanti ada juga botok ikan, ada juga botok teri, ada juga botok tempe. Nah, botok laron inilah salah satunya yang selalu aku rindukan kehadirannya. Jadi favorit, seenak itu soalnya.
Mhm. Mhm. Mhm. Oh, iya. Mhm. Jadi favorit ya. Ba Ne bahan dasar itu kan berarti botok itu, ini ya dari kelapa muda?
Kelapa muda diparut.
Kelapa muda diparut, berarti bukan kelapa tua, ya?
Mhm. Bukan, ini harus kelapa muda. Kelapa muda yang, yang teksturnya masih lembut banget.
Bukannya kelapa muda tuh, eee, agak nempel ke cangkang, ya kan, ya?
Iya iya, benar benar. Eh, bukan yang muda banget ya, maksudnya bukan yang tipis itu, loh. Kalau tipis itu kan belum bisa jadi, benar-benar yang dia udah membentuk daging tebal gitu. Tapi yang nggak tua-tua banget, gitu. Yang kayak masih, sorry mungkin berarti bukan muda banget, ya. Yang kayak, ya, eee, se apa ya, setengah matang gitu, setengah tua gitu. Yang masih bisa diparut, tapi dia yang masih cukup, eee, lembut, bukan yang keras banget.
Oh iya. Mhm. Mhm. Mhm. Oke. Mhm mhm. Kalau di diibaratkan nih, si makanan botok ini, dia miripnya kalau dengan makanan konvensional di Indonesia, nih, mirip dengan apa?
Mhm. Eee, apa ya, sebentar deh, kayak pepes.
Oh, kayak pepes berarti, kering, basah gitu ya, jadi basah tapi enggak berkuah gitu, ya?
Nah. Betul betul betul. Jadi, kayak, iya kayak pepes. Kalau pepes kan, eee, lebih ke makanan Sunda, ya. Terkenalnya itu dari makanan tradisional khas Sunda. Dan pepes itu kan dibungkusnya tuh memanjang, ya kan? Nah, kalau botok itu dibungkusnya tuh
Mhm. Mhm.
kayak yang, kayak ngebungkus nasi, n-nasi angkringan gitu. Tahu nggak sih?
Jadi segitiga ke atas gitu mungkin, ya?
Segitiga, ya segitiga ke atas betul. Nah itu beta bedanya packaging cara ngebungkusnya tuh beda.
Oke. Mmm. Nah, itu kamu, eee, kenal dengan makanan tradisional seperti itu, dari umur berapa tahun? Misalkan dibuatkan oleh nenek atau orang tua gitu, sehingga kamu kangen banget dengan makanan tradisional tersebut.
Mhm. Iya, iya iya. Iya. Betul betul. Jadi, makanan ini tuh aku kenal, aku waktu aku kecil. Dan kenapa aku, eee, sangat kangen dengan makanan ini, karena makanan itu menyimpan memori yang menurut aku tuh sangat indah, sangat berkesan gitu. Jadi, aku baru tahu, ini yang ini yang, eee, membekas di memori aku sampai sekarang itu adalah waktu itu, mmm, mungkin aku masih SD kelas satu atau kelas dua. Minggu pagi.
Mhm.
Minggu pagi itu kan, eee, saatnya kita untuk, kayak bangunnya agak nanti, males-malesan karena nggak sekolah kan. Nah, waktu itu, eee, aku ngerasa itu tuh, masih pagi, masih jam 5, tapi itu di sekitar rumahku tuh mas udah rame banget, rame orang, gitu. Dan, ee, rame orang dan
Iya. Iya. Udah rame orang, mhm.
eee, rumah, karena rumah aku tuh di kampung, waktu itu, belakang kita itu tuh kayak, eee, lahan kebun gitu loh, kayak kebun-kebun gitu. Terus, eee, yang aku dengar, itu tuh memang di bagian belakang rumah nih, kebun itu yang rame orang. Aku inget banget itu ada, kayak ada kayak suara-suara teman-teman aku, ada suara tetangga-tetangga aku, gitu. Terus waktu aku bangun iya jadi, waktu aku bangun, aku tuh kayak nanya ke ibu aku, "Itu, kenapa ada rame-rame? Terus iya itu ada, bule ini, ada tante ini gitu, ada teman-teman kamu. Ngapain? Nangkepin laron," gitu. Jadi, aku inget banget, waktu itu kayak habis hujan semalaman. Terus mereka tuh lagi, ramenya tu jadi, rame-rame bercanda, rame-rame bersendau gurau, terus kayak excited, apa sih, antusias gitu loh, ngerti, kebayang ya, suara-suara yang mereka tuh lagi seneng, happy, antusias. Terus, akhirnya aku penasaran, aku, n eee, ikutlah ke situ. Dan
Mhm. Itu udah pada bangun gitu. <chuckles> Iya. Mhm, kebayang.
ya udah, aku baru pertama kali itu lihat bahwa, oh, nangkep laron tuh kayak gini. Karena zaman dulu, itu tuh tahun 90-an ya, zaman dulu itu, nangkep laron itu, eee, laron itu kan munculnya dari batang kayu, lobang-lobang yang ada di batang kayu dan di dalam tanah kan munculnya. Nah, mereka tuh kayak, p eee, pake plastik gede warna putih gitu, terus mereka tuh kayak bikin, apa sih namanya, mmm, kalau kita kemah, kemping itu apa sih, pa eee, patok ya, patok patok. Nah, mereka kayak bikin patok gitu, menge mengelilingi si lubang itu, yang tadi kayu, tadi tanah terus udah, patok itu kemudian dimasukin kresek gede, apa kantong, kantong plastik gede, gitu. Nah, akhirnya kan si laron-laron itu kan kejebak di situ kan. Ya akhirnya itu buanyak banget. Terus mereka tuh
Hmm. Betul. Jaring, gitu. Tenda, patok, mhm. Mhm. Mhm.
eee sibuk sibuk sibuk, eee, masang itu tadi masang perangkap, karena itu tuh nggak cuma satu, itu tuh banyak. Di kebun seluas itu tuh, lubang, eee, laronnya itu banyak sekali, gitu. Jadi, mereka tuh kayak wuh.
Mhm. Kok bisa ini ya, kok bisa kelihatan kalau itu, tuh lubang sarang laron atau pohon batang kayunya gitu?
Karena kan karena kan mereka keluar karena mereka kan keluar terbang, gitu jadi kayak muncul muncul muncul, iya jadi kayak laron itu kan, eee, waktu mereka kelu eee, keluar itu kan, mereka bener bener keliatan muncul dari si lubang-lubangnya itu. Kecuali kalau kita di kota, sekarang kan, eee, ketau ketahuannya kan cuma ud udah di bola lampu ya, kita nggak tahu, dia datang dari mana. Tapi kalau di kampung aku dulu tuh kel ketauan. Di kebun itu tuh, mereka muncul dari batang kayu, dari tanah gitu.
Oh, berarti dicari sumbernya ya? Iya. Ketahuan, ya. Oke, menarik sih. <chuckles>
Iya. Jadi, dari situ, aku kayak, eee, sangat-sangat, berkesan karena, aku jadi kayak merasakan, "Wah seru banget ya ternyata nangkep laron." Dan walaupun keluarga aku tuh semuanya tuh nggak suka, bahkan cenderung kayak bergidik sih, apa, merinding gitu ngelihat bentukannya. Iya. Tapi untungnya, aku sama kakakku doang nih yang yang bisa makan. Dan aku tuh sangat, eee, menikmati si laron ini, suka banget sama laron.
Dinding, ya. <chuckles> Itu pun, kamu nangkap dan masak sendiri berarti.
Kakak aku dong, waktu itu aku masih kecil, aku belum ngerti. Jadi kakak aku yang, mmm, kakak aku yang kayak cuman. Eee, waktu itu, kita nggak bikin botok, ya. Karena botok itu kan prosesnya panjang dan ribet, ya. Jadi udah, simpel aja, kita cuma kayak, mmm, bikin bumbu halus dari bawang putih sama garam, kita lumurin. Eee, waktu itu kita bersihin dulu, kita cuci, kita rontokin sayap-sayapnya, terus udah gitu kita lumurin, kita sangrai. Udah, abis itu kita kayak makan gitu aja. Enak banget sih.
Oh, sama Kakak. Panjang eh, mhm. Mhm. Mhm. Itu di di dirontokin sayapnya satu ekor satu ekor, berarti?
Oh, enggak enggak. Jadi kita basahin.
Ada triknya lagi?
Triknya tu cuman kayak direndam air, terus kemudian nanti kayak kita ini, kita kayak, eee, ayak gitu di saringan. Nah, nanti kan akhirnya, eee, badannya laron ini mengendap, kemudian, eee, sayap ini kan akan mengapung, gitu. Misah sendiri betul, jadi gampang misahinnya.
Heeh. Mhm. Oh, misah sendiri ya, nanti, ya? Oke, menarik. Oke, nah berbicara soal makanan tradisional juga nih, tadi kan salah satunya itu adalah si, eee, botok sama laron tadi kan. Nah, bot eee, botok laron itu kan, dan apa, eee, makanan tradisional itu kan identiknya pada saat Lebaran, nih. Nah, ada nggak sih makanan yang bikin kamu tuh kangen pada saat, eee, momen Lebaran gitu?
Mhm. Yah, ba botok laron ya, maksud aku. Mhm, ya. Mhm, ya. Ada ada. Kalau di kampung aku itu, mmm, bikin kue apem.
Kue, apem. Itu berarti wajib ada setiap Lebaran, ya?
Ada. Jadi, di kue apem ini tuh dibuatnya awal Ramadhan, satu hari sebelum puasa, kemudian satu hari sebelum Lebaran gitu. Jadi, walaupun aku tuh sebenarnya bukan, aku tuh non muslim, ya, aku Nasrani. Tapi waktu aku tinggal di kampung itu, aku tuh selalu merindukan momen H min H H-1 puasa dan H-1 Lebaran. Karena apa? Karena tetangga, tetang ya benar, karena tetangga-tetanggaku tuh selalu ngasih makanan, ngirim makanan ke rumah. Dan makanannya itu selalu ada kue apem ini. Sementara kue apem ini tuh udah jadi udah jadi ciri khas, ini tuh cuma dibikin momen itu doang gitu. Jadi, itu yang selalu aku rindukan, yang selalu aku harapin. Makanan muncul, eee, makanan aku dikirim makanan waktu menjelang puasa dan e, menjelang lebaran itu yang aku tunggu-tunggu tuh, ya kue apem itu.
Iya. Mhm. Jadi ikut m merayakan, meriahkan ya. <chuckles> Hmm. Oke. Oke menarik nih, kalau jajanan pasar nih, gimana?
Jajanan pasar yang paling aku, sebenarnya kalau jajanan pasar yang maksudnya tuh yang ada di kampung aku tuh, sekarang-sekarang ini tuh juga gampang untuk aku dapetin di kota-kota ya, di kota tempat aku tinggal sekarang. Tapi ada satu jajanan pasar yang menurut aku tuh, agak susah dan jarang yang jual. Itu namanya tuh lento.
Mhm mhm. Oh, apa tuh? Lento.
Lento, iya, dia. Lento itu dari singkong. Kemudian dia ditumbuk, kemudian dikasih kacang, eee, bukan kedelai, tapi kacang apa yang mirip kacang kedelai tu, kacang tolo.
Dari apa itu lento? Mhm. Kacang polong.
Tolo tolo tolo, ba bahasa Jawanya kacang tolo, ya. Tapi aku bahasa Indonesianya, apa yah, aku lupa. Jadi kacang, warnanya coklat, merah, kaya kac kayak merah kayak merah, merah coklat gitu tapi bentuknya kayak kacang kedelai sih, cuma dia agak panjang sedikit gitu. Nah, kemudian, e a i sama itu tadi parutan kelapa muda juga. Nah, itu tuh kayak dicampur, dicampur dibikin kayak, eee, berkedel gitu bentukannya secara visual. Tapi kalau perkedel kan lembek, empuk. Nah, ini tuh keras, crunchy gitu. Luarnya crunchy, dalamnya lembut karena singkong, eee, parutan kelapa muda, sama si
Kacang polong. <chuckles> Warnanya apa merah? Oh, coklat. Oke. Mhm. Dikukus. Oh, iya. Mhm.
apa tadi kacang, kacang tolo, sama ada kayak daun bawangnya gitu. Itu, mmm, aku suka.
Oh, di sekarang jarang ya? Di pasar-pasar, di kota besar pun nggak ada makanan itu, ya?
Iya, benar. Aku tuh, nemu makanan itu, itu tuh, waktu itu di Solo, di Pasar Gede. Dan, dan ya udah, itu kayak aku nemuin harta karun sih. Kayak, waw, aku nggak nyangka aku bisa nemuin, eee, lento ini, karena ini m makanan sekarang ini tuh cukup, eee, langka iya, benar, langka banget sih.
Mhm. Mhm. Langka, ya? <chuckles> Emang ya, daerah Jawa tuh, eee, emang banyak makanan tradisional yang otentik banget, ya.
Iya, betul. Betul betul betul betul. Banyak banget sih.
Oke, nah secara pribadi kamu, eee, ada nggak sih makanan tradisional yang kamu tuh suka gitu, tapi bukan berasal dari daerah kamu gitu?
Makanan tradisional bukan dari dari dae daerah aku aduh, apa ya. E e e mmm. Oh oh, eee, ini, mmm, <clicks tongue> papeda.
Papeda.
Itu kan dari Ambon, dari Indonesia Timur ya, dari Papua gitu.
Mhm. Iya, dan itu pernah nyoba langsung dari sana, gitu?
Itu. Aku p mo enggak, enggak dari sana, makanya itu aku penasaran banget papeda yang asli sana tuh, kayak gimana. Jadi waktu itu, aku di Surabaya, kemudian ada teman aku yang berasal dari Timor, dan dia tuh kayak ngebuatin gitu. Jadi kita waktu itu ada acara semacam pesta gitu, terus, eee, dia tuh menawarkan diri untuk, “Eh, mau gak aku bikinin papeda?” gitu. Akhirnya dia bikinin papeda sama kuah ikan, ka k kuah ikan, ikan mas atau ikan apa, pokoknya kuahnya tuh bening tapi kuning gitu. Nah, dimakannya tuh pakai itu iya, dan aku baru nyoba sekali itu. Walaupun agak susah makannya ya, itu kan ada teknik makannya, digulung kemudian di di, hi eee, sedot gitu, kan.
Mhm. Iya. Oh, gitu. Mhm. Kuah ikan. Kaldunya mungkin ya? Heeh. Dihisap gitu, heeh.
Dihisap gitu. Aku agak susah sih cara makannya, tapi menurut aku itu enak sih enak sih. Suka sama teksturnya.
Lebih mirip apa, kalau dibandingkan kayak, eee, apa? <sucks teeth> Tepung singkong, itu mirip nggak sih rasanya?
Beda sih, beda. Dia, eee, rasanya tuh cenderung, karena itu kan sagu ya, cenderung hambar sebenarnya. Tapi dia kan, eee, teksturnya itu loh yang menarik, lembut, kayak lengket-lengket gimana gitu, licin. Tapi rasanya sebenarnya tuh hambar kok, cenderung ke hambar.
Mhm. Oh. Jadi, yang bikin enak yang bikin enak tuh, lebih ke kaldu ikannya berarti, ya.
Kaldu ikannya, kuah ikannya itu. Betul.
Oke oke, menarik sih. Pengalaman kamu di makanan tradisional ternyata luar biasa banget, sih.
Mhm. <chuckles> Iya iya iya.
Oke oke deh, next time kita ngobrol lagi ya soal ini, makanan tradisional. Atau kamu lagi ke mana ke mana kan bisa di-sharing-sharing lagi nih sama aku, nih.
Boleh. Ah, boleh. Boleh banget boleh banget, dengan senang hati. Sama-sama, sama-sama, Bro.
Oke oke, makasih banget loh udah ngobrol kali ini. Oke, thank you.
Iya.